Ừm, thì thật ra á nha, là ví dụ sau khi mà mình làm việc xong đi, mình leo giường á, thì mình cũng hông có hẳn là mình, à, gọi là, cách ly khỏi thiết bị hiện tử, hay màn hình đâu, mà mình tiếp tục sử dụng điện thoại nữa. À, và mình cứ dùng như thế đến khi nào mà mình thiếp vào giấc ngủ thì thôi, nên mà thành ra là chắc chắn là mình sử dụng màn hình đến khi ngủ thì thôi luôn đó. Còn về chất lượng giấc ngủ của mình thì mình cũng cũng tùy à, có hôm thì mình ngủ rất là say, ngủ mà ngủ kiểu như không biết gì luôn và đến khi mà sáng á là phải có người thân mình vô gọi mình mới dậy được đó. Còn có hôm thì mình bị thức giấc giữa chừng mà cũng chả hiểu lý do tại sao nữa, chỉ đơn giản là mình bật dậy xong rồi mình xem xem đồng hồ xem mấy giờ thôi và mình thấy còn sớm quá thì lại nằm xuống mình ngủ tiếp. Ờ, có những hôm mà nó nặng quá thì đâu đó thức đâu đó cỡ khoảng 2, 3 lần trong 1 đêm luôn đó.
Ừm. Ồ, vậy à? Ồ! Ừm. Ồ, vậy thì là rõ ràng cái việc mà sử dụng cái thiết bị điện tử này thì nó cũng ảnh hưởng rất là nặng nề lên cái chất lượng giấc ngủ của bạn. Và đặc biệt đấy là ngoài cái việc là bạn, ừ, sử dụng các cái công cụ đấy để làm việc thì đến tận cái khi mà lên giường bạn vẫn còn nằm lướt điện thoại, đúng không? Ờ, thậm chí đấy là ừ, thật sự là, ừm, cái thói quen kéo dài như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái giấc ngủ của bạn luôn đó. Vậy thì không biết đấy là khi mà bạn, gọi là, cái giấc chất lượng giấc ngủ nó bị giảm sút bởi cái việc là sử dụng màn hình nhiều như vậy thì là nó có ảnh hưởng gì đến cái sức khỏe tinh thần và cái sức khỏe thể chất của bạn, đến cái chất lượng công việc, hay là những cái mối quan hệ xung quanh của bạn không?
Ừm. Ừm, chắc chắn là có luôn bạn ơi. Đầu tiên là về sức khỏe thể chất của mình nha, thì nếu mà thường á thì ngủ á thì có thể ngủ bởi lúc nào cũng được, nhưng mà, à, đi làm á phải đi làm đúng giờ á, chứ mà đến lúc mình dậy á là mình phải dậy đúng giờ. Nên mà nếu mà những hôm mà mình ngủ muộn quá đó thì sáng dậy mình cứ lờ đà, lờ đờ, lờ đà, lờ đờ thôi, dẫn đến là cả ngày hôm đó cái hiệu suất làm việc á, nó hông hông có thực sự là cao, nó rất là chậm là dẫn đến là nó cũng ảnh hưởng lan đến cái tiến độ công việc của mình. Còn cái về tinh thần á thì cái việc mà, ừm, gọi là, ừm, ngủ muộn á, dậy sớm á, khiến cho bản thân mình cảm thấy mệt mỏi hơn, rồi từ đó dẫn đến những cái sự căng thẳng á. Nên mà khi nói chuyện với mọi người á thì mình cũng dễ cáu gắt hơn, cũng như nóng tính hơn, mình thấy là nó cũng ảnh hưởng phần nào đó đến các mối quan hệ thường ngày của mình.
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ờ, cũng rất mệt mỏi, đúng không? Ừm. Ồ!